OK, je comprends un peu mieux, et hem, tu as toujours voulu faire du télétravail. Ça te manque pas, la vie de bureau? Bureau, ou même organisme, en tant que prof peut-être, heu?
Ah non pas du tout, j'ai j'ai jamais été, heu, travailler en présentiel non. Pour moi le télétravail c'est, heu, c'est la chose, heu, sublime! C'est et ça je pouvais pas le faire dans le passé parce que, heu, quand j'étais jeune, l'internet n'existait pas donc heu, il y avait que la possibilité de faire du travail en présentiel et quand je compare les 2, heu, pour rien au monde, je ne retournerai à à travailler en présentiel! D'ailleurs j'ai fait suffisamment oui j'ai fait suffisamment, heu, d'économies pour pallier à ce problème parce que, heu, pour moi ce serait, heu, une horreur de devoir, heu, retourner à travailler en présentiel. Oui.
Ah ouais? D'a <laughs> Oui. <laughs> Pour rien au monde. <chuckles> Ah ouais? OK, donc ouais. Bah, après, tu t'es vraiment habituée, heu, finalement, à ton propre rythme, à ton, heu, à ton bah enfin, à ton travail perso, quoi. Ton rythme à toi, et hem, dis-moi, du coup, au niveau de ton rituel matinal, comment ça se passe généralement? Quand tu donnes des cours?
Ouais. N ouais. Quand je donne des cours, heu, bah heu, ça dépend. Quelquefois ça m'arrive d'avoir, heu, un cours à donner à 6:00 du matin, quelquefois sept heures du matin, quelquefois 8:00. Les reu les heures varient. Les horaires de mes cours, heu, varient, c'est jamais les mêmes, heu pendant la semaine, heu, toutes les semaines d'une semaine à l'autre, mais quand même, j'essaye de pas prendre de classe
Tu te lèves à quelle heure, ou heu? Ah oui! D'accord, OK. Mmh mh.
avant après 18:00, parce que je dois étudier pour un examen et heu, je je ne peux pas travailler pendant ce temps-là.
OK.